Hem, dis-moi, heu hem <coughs> qu'est-ce que à pon à ton avis, heu, que pourquoi en fait certaines, heu, bah, les entreprises elles n elles continuent toujours de polluer?
Ouais. Ben, tout simplement parce que, si c'est plus bénéfique pour eux. C'est-à-dire, s'ils devaient investir dans des matériaux, heu, pour la production qui sont, heu, plus écologiques, ça va entraîner plus de coûts pour eux, plus de frais
OK. OK. Mmh. Hem.
et donc beaucoup plus de déficit
Mmh mh. N OK. Heu, je vois ce que tu veux dire. M après, heu, il y a le fait que, par exemple, ils ont créé leur entreprise, heu, en se basant sur des, heu, méthodes en fait non, heu très polluantes et donc pour changer aussi de stratégie, hem, s pour changer de stratégie, ça prendrait encore plus longtemps. Parce qu'il faudrait trouver une autre stratégie une autre stratégie qui fonctionne, qui, heu, qui, heu, qui donne des performances encore plus, hem, plus plus hautes que celle qui est utilisée et ce n'est pas concevable pour eux de perdre de de l'argent, heu heu, ça ça ça ça n'a pas de sens pour eux. Voilà. <sucks teeth>
et moins de bénéfices. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais en fait, heu, les mais vraiment les grandes entreprises, les les grands groupes, ce qu'ils vont chercher avant tout c'est heu, c'est d'avoir, heu en fait tout ce qu'ils vont utiliser pour, heu, la production, ils vont essayer de le trouver le moins cher possible.
Oui. Oui. Oui, c'est ça en plus, mmh, oui.
Le moins cher possible. Bah, souvent ce qui est moins cher, bah, ça ça pollue plus. Plus c'est moins cher, plus ça pollue.
Oui, ça pollue plus. Mais mais
Et eux, comme ils veulent le profit avant tout, bah, c'est c'est pas trop leur problème quoi.
N ouais. Ouais et heu, mais mais comme je le dis, c'est que tout ce qui est un petit peu moins cher, il est il est fait avec, heu, la base en fait d'un procédé ou de de d'une méthode qui, heu, est est d'une ou ou d'une méthode qui, hem, qui pollue.
Ouais.
Et heu, et aujourd'hui en fait, heu, il est plus c'est plus facile, heu, parce qu'on a cherché bien sûr, on a fait des études dessus. C'est plus facile de produire quelque chose à base de pétrole par exemple, que, heu, avec un matériau assez noble. C'est plus facile. Bah voilà, heu, alors que pour autant, heu heu, le pétrole, c'est pas quelque chose qui se trouve toute facilement un peu, non?
OK. Oui, bah, tout à fait. Alors, heu, ça dépend. En Europe, non. Ouais, ça dépend. En Europe, non, au Moyen-Orient, oui, c'est assez facile.
Ça dépend? Mmh. OK et mmh et pour
En Amérique du Nord, c'est moyen.
C'est moyen. En Amérique du Nord? An Amérique du Nord? Il y a pas des stations?
En Amérique du Sud aussi. Ouais. Ouais, parce qu'ils vont importer. Alors, il y a du pétrole, mais c'est c'est moyen dans le sens où c'est pas rare, mais c'est pas trop difficile non plus à trouver. Mais après, c'est des gros, heu, exportateurs de de pétrole aussi.
Ah OK, donc heu, ouais. Mmh mh. Donc c'est possible, mais sauf qu'en fait, heu, la pro la production de pétrole n'est pas ne sera pas assez rentable.
Ah non, des porteurs plutôt.
Pour les grandes entreprises, bien sûr, je pense.
Bah il y en a qui le font il y en a qui le font. Mais, heu, c'est plus alors i il y a ça partout, bien entendu. Mais ceux qui se font le plus d'argent avec, c'est, heu, c'est vraiment les pays, heu, au Moyen-Orient. Parce que il y a beaucoup, beaucoup de pétrole brut là-bas.
Mmh. Oui. Oui. Et heu, OK, heu, mais c'est pour ça que tu trouves pas que c'est quand même assez fou, de voir que, heu, là-bas, il y a beaucoup plus de pétrole? Et beaucoup plus de guerres?
Heu, je vois p heu, si enfin, heu, d'un côté, c'est étonnant, mais, heu, de l'autre, ça l'est pas. Parce que le pétrole ça amène quoi? Ça amène juste, heu, à une économie stable et avec une écono heu, une économie stable. Les gens, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, heu,: «Bah achetons plus d'armes».
Ouais. Pourquoi? Mmh. Mmh mh. Mmh, oui.
Construisons, heu, plus de plus de missiles.
Oui. Mais, heu, non, en fait. Mmh. Mmh.
En fait, tous les pays vont courir à l'armement nucléaire. C'est une cou c'est vraiment une course.
Ouais. Ouais. Oui, mmh, OK. Hem, est-ce que, heu, tu penses que, heu, qu'est-ce q enfin, qu'est-ce qui p qu'est-ce que les entreprises pourraient faire pour heu pour ne plus hem
Polluer.
heu, pour ne plus polluer, oui.
Bah, ce serait, heu, d'adopter des méthodes, heu, plus écologiques. Même si ça entraîne, heu, des des frais supplémentaires et aussi, heu, je pense qu'il devrait y avoir une sorte de subvention, de la part de l'État
Mmh. I OK. Mmh.
pour ces produit, en fait et ça ce serait bien parce que s'il y a une partie de de comment dire, du coût de ces produits qui, heu, comment dire? En f bah, en fait, ils se rentabilisent via les subventions, ils seront plus enclin à ado à adopter ces mesures.
Et Ouais. Heu Mmh. Tu penses pas que ça les désavantagerait? Parce que finalement, imaginons une entreprise 100 % privée
Et heu Ouais.
reçoit de l'aide de de de l'État. Tu vois, heu, genre elles ont e elle a adopté une, heu, une manière plus écologique de faire, heu, ses produits, du coup le l'État et heu, rend, bah, lui lui donne, en fait, finalement la différence, heu, le temps qu'ils se mettent en mmh on va dire en transition. Mais ce qu'ils gagnent à la
OK.
Heu, tu penses pas que ça les a ça les avantagerait? Parce que ça voudrait dire que finalement l'État a une, heu, une partie, heu, a a la main, en partie prise sur, heu, les chiffres d'a le chiffre d'affaires et que tout ce qui est, heu, en dans dans l'entreprise ça va pas aller.
Non. ,mmh. Je ne le pense pas. Parce que, heu, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont été amenées à collaborer avec, heu, avec l'État. Il y en a qui voulaient fermer et heu, l'État a dit: «Non, vous ne pouvez pas fermer». Ils ont proposé leur aide. Soit ils ont donné une compensation financière, soit ils ont trouvé d'autres solutions avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers
Mmh. Oui. Oui. Oui. Ouais, ils ont nationalisé, heu, le justement, heu, le le
il y a des milliers de personnes qui allaient perdre, heu, leur emploi quoi. C'est même arrivé, heu, en Russie, parce qu'il y a eu une grosse entreprise qui allait fermer et Poutine il a d il a lui-même, il a personnellement contacté, heu, le chef de l'entreprise et il lui a dit: «Non, vous n'allez pas fermer».
Oui. Oui, OK. Oui. Oui.
Mais bien sûr, mais il y a un truc aussi, alors aussi c'est que, heu, c'est une forme de dictature. Il lui a dit: «Non, vous fermez pas! Parce que des dizaines de milliers de gens vont perdre leur emploi, voire même des centaines et donc non, vous fermez pas! Je vais vous aider de telle manière, je vous aide de telle manière, mais vous ne fermez pas, quoi!»
Oui. Oui, mais bon, heu mais eh eh eh en OK. Mmh. OK, du coup, il lui a donné quand même une, heu, une, heu, une solution?
Ouais, tout à fait.
Mmh. Bah oui, bien sûr. Voilà je ça ça m'étonnerait que qu'il, heu, qu'il soit, heu, un petit peu, heu heu qui qui qu'il lui dise: «Bah voilà, j'ai pas envie que vous fermiez» et pour autant, heu, il donne pas de solution. Voilà, mmh, ne non, heu, non pas du tout, heu, est-ce que tu penses que en tant que conso consommateur on peut influence- influencer, heu, la décision, heu heu, de d'un d'une entreprise?
Ouais. Je n'ai pas ah non, non. Ça aurait pas trop de sens, ouais. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut, mais il faut le faut qu'on le fasse à l'unisson.
Comment à ton avis? Mmh mh.
Il faut qu'on le fasse à l'unisson parce que toi tout seul, tu peux rien, moi tout seul, je peux rien.
Moui, OK.
Mais si, hem, si ne serait-ce que 40 % ou 50 % des consommateurs, heu, disent, heu comment t'expliquer ça? Si, par exemple, il y a une décision qui doit être prise et que l'entreprise ne bouge pas mais si, par exemple, il y a 40 % ou même 50 % des consommateurs qui se bougent. Pour faire la demande ou pour faire une pétition ou même, heu, pour, heu, faire une grève. Dans le sens où ils vont plus acheter ça, beh, ils vont se bouger, quoi.
Oui. OK. Oui. Oui. Oui, qui boycottent, quoi?
Oui, ils vont se bouger, certainement, ils vont se bouger.
Oui. OK.
Si on prend, heu, peu importe l'entreprise qui a, par exemple, heu, 10 000 consommateurs. Si 5000 se barrent, bah, c'est une grosse perte.
Oui. Oui. Pour eux, heu, oui, heu, OK. <sniffs> Mais hem mais heu, est-ce que, heu, justement ces ces consommateurs sont prêts à sa qui à sacrifier, à payer un peu plus, heu, pour, heu, pour, heu, pour justement être, heu pourquoi?
Ouais, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème parce que, heu, souvent il y a des pétitions, souvent il y a des, heu heu, oui, il y a des pétitions, mais en fait les gens ils n'iront pas signer et aussi, ils vont pas signer déjà parce que, heu, ils veulent pas changer, heu, leur habitude. Ils vont ils veulent pas changer leur consommation. Ils veulent même pas trouver une alternative à ce produit-là.
Il y a pas, heu, il y a pas action. Ouais. Oui.
Ils vont juste con continuer à le consommer malgré le problème, en fait.
Ouais, c'est que, i ils, heu, bah, en fait ça ça arrange finalement.
C'est de l'égoïsme, en fait.
Ouais, et ça arrange. Bah, tout le monde ne peut pas se permettre. C'est vrai qu'on pourrait se dire, heu, on, heu, on pourrait se dire: «OK, on peut se réunir pour, heu, pour ne pas faire ça». Hop! Tac. Mais heu, imo m im imaginons au moment où heu, tu tu as pris ta décision, bah, en fait, tu es dans une situation difficile et tu peux pas tu finalement tu peux rien faire.
Ouais. Ah, c'est des choses qui peuvent arriver hein.
Tu vois? Voilà. <sucks teeth> Hem, est-ce que tu crois enfin, non. Est-ce que tu as tu as vu, il y a des tu as vu des exemples d'entreprises qui, heu, ont changé, heu heu, leurs pratiques, heu, préo polluantes? Qu'est-ce qui, heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont mis en place au moins?
Alors, non. J'en ai jamais vues j'en ai jamais vues. Mais honnêtement, j'en ai jamais vues et heu, ce serait une 1re pour moi, pour le coup.
Tu en as jamais vues? OK. Mmh mh.
Mais, heu, si on prend l'exemple, heu, des des entreprises qui vont faire l'élevage de poules.
OK!
Heu, il y en a qui vont dire que ouais, c'est élevé en plein air les poules. Mais pour la plupart, c'est faux. C'est pas élevé en plein air, c'est élevé en cage et si c'est pour les œufs, bah, c c'est c'est même plus avantageux pour eux de les élever en cage. Comme quoi il peut comme ça ils peuvent récupérer plus facilement les œufs. Parce que, en fait, j'ai déjà vu j'ai déjà vu, heu, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un centre où ils ont des poules
Oui. Oui. Mmh. OK.
et c'est mieux dans dans les cages, dans le sens où, heu, les poules ne peuvent vraiment pas bouger quoi. Elles sont restées debout. Enfin debout, heu, couchées. Mais à l'arrière, il y a une petite, heu, enfin, il y a un petit trou, juste assez grand pour que l'œuf puisse passer, mais la poule, elle peut pas passer dedans, pas s'échapper.
Oui, oui. Ouais. Oh punaise!
Et il y avait des milliers, des milliers comme ça. C'est pas élevé en plein air.
Non, mais en fait ce qu'il se passe, c'est qu'il y a le fait que, bah, heu bah en fait les poules, elles ont besoin d'un endroit où pondre, tu vois? Donc même si mou mou quand tu les
Ouais, bah, c'est fait pour être élevé en plein air.
Mmh. C'est c'est, heu, elles sont élevées en p elles sont fait pour être él être élevées en plein air. C'est à dire qu'elles peuvent avoir avoir une basse-cour et cetera, mais pour apa pour aller pondre leurs œufs, e elles vont revenir. Parce qu'elles sont elles savent qu'elles peuvent se sentir confortables là où ils peuvent, heu, vois?
Ouais, ah oui, il y a les vaches aussi. Bah en fait, les vaches, c'est pire. Parce que les vaches vont émettre du méthane.
Mais, de là, heu, mmh. Mmh.
En fait, c'est un c'est un gaz qui vont émet qu'ils vont émettre, je sais pas si c'est du méthane ou du butane, je me rappelle plus, mais je pense que c'est du métha
Bah, c'est c'est du méthane.
Ouais, mais en fait c'est une ga c'est un gaz qui est littéralement inflammable.
Mmh mh.
Juste pour te montrer comment c'est, heu, agressif quoi. Et la vache justement, elle produit ça, heu, comment t comment t'expliquer ça? En fait, ça a un rapport avec sa consommation d'herbes. Ouais, ouais, c'est ça.
Et heu, men mmh mh, mmh, mmh. Mais elle produit ça naturellement, c'est juste la concentration, tu vois? Mmh.
Ouais, ouais, bah, les vaches vont émettre, heu, des du méthane.
Mais on peut pas, heu je peux pas, heu c'est quelque chose de naturel, tu vois? Mais c'est juste en fait la concentration de ça, qui peut, heu qui peut amener à bon à à ce que ce qu'il y ait des conséquences, heu, dramatiques.
Ouais, bah tout à fait.
Bah, je je c'est c'est qu'un, c'est qu'un processus naturel, heu, après ce qu'on pourrait essayer de faire, heu, c'est concentrer le le méthane et heu, je sais pas le le transformer en en énergie.
Ouais, ouais. Bah ce qu'on peut faire, ce serait, heu Alors, non, ce serait pas rentable parce que ça impliquerait de piquer l'animal, heu, presque tous les jours.
Le piquer?
Pour récupérer le méthane justement. Oui, parce que
Mais ça, c'est c'est pas plutôt hem, rentable de le récupérer quand il sort, heu, comme ça, ou non?
Naturellement, bah, ça sort pas tout le temps naturellement. Parce que, heu, j'ai vu la vidéo d'une vache qui avait justement, heu, du gaz, à l'intérieur de son de son ventre, quoi, et heu, en fait, pour faire sortir le gaz, il y a le vétérinaire qui l'a piqué avec, heu avec une se une seringue assez spéciale.
Mmh. Mmh. Oui. Oui. Oui. OK.
Et en fait, le gaz, il est ressorti par l'autre bout et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un briquet, il l'a allumé, et en fait, ça a pris feu, de l'autre côté.
Ouais. Mmh mh.
Mais, heu, juste pour te dire que des fois, ça sort pas. Ils ont le gaz à l'intérieur, mais des fois ça sort pas naturellement.
Ça sort? OK. Ah mmh, je vois. Après, c'est c'est quelque chose de tu vois, de naturel, pour pas trop, heu, trop, hem, avoir d'impact de de de de main là-dessus, heu, mais quand je parle vraiment de de pratiques polluantes, par exemple, heu, bon, j'ai travaillé avec une entreprise de, heu, qui fabrique des avions. Donc c'est eux qui les fabriquent. C'est pas eux qui les qui les fait qui les font voler, heu, c'est pas eux la compagnie, tu vois? Qui il a il a fait, heu, ce qu'il a implanté dans son on va dire, dans son usine de d'assemblage, c'est qu'il, heu, qu'il a mis par exemple, il a fait en sorte que tous les poubelles, par exemple, heu, de de de tout le site soit recyclées. Donc il y a des poubelles, heu, jaunes, vertes et cetera, pour, heu, que les gens ils jettent leurs déchets et il y a une usine en fait dans dans la mmh
OK. OK.
heu, justement dans le dans dans bah il y a une vi il y a une déchetterie plutôt dans la dans l'u dans l dans dans dans le site et et donc, heu, bah il y a des gens qui trient, heu, voilà leurs déchets, heu et heu, et voilà.
OK.
Bon, c'est une des voilà et puis il y a aussi le fait que bah, heu, ils ont modifié en fait leurs avions
OK.
pour que, heu, les moteurs en fait, ils puissent accepter, heu heu puissent, heu et en ils ont modifié leur avion qui pour que les moteurs qui ont été modifiés soient compatibles avec leur avion et les moteurs déjà, c'est eux qui qui puisent c'est qui puisent les, heu le carburant soit compatibles avec, heu, 50% de biocarburant, tu vois?
OK. Ah ouais?
En gros, ils mélangent, heu, du biocarburant avec du carburant et heu, ils peuvent, heu, il y a une autonomie de dingue. B voilà.
Et ben!